घर से शुरू हो चुका है कोरोना के समय से, तो अभी तक आपका घर से काम करने का आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा है?
जी। जी, देखिए मैं सच बताऊँ तो शुरुआत में तो ना एक अलग-सा उत्साह था कि, अरे यार! घर से काम हो रहा है, मतलब आपको जो रास्ते अ, स्कूल या ऑफ़िस आने-जाने में जो टाइम बचता है, वो भी उसका भी बचाव होगा और घर पर आपको तैयार नहीं होना, नहाने की ज़रूरत नहीं है सुबह-सुबह, आप जैसे तो क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं अध्यापिका हूँ तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था शुरुआत में, मुझे लगा, यार कहीं चाय भी बन रही है कहीं क्लास के लिए भी बैठ रही हूँ। पर उफ्फ़! थोड़े दिनों के बाद लगा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि होता क्या है कि घर के लोगों को भी आपको घर में देखने की आदत नहीं है, पर जब आप उन्हें घर में दिखाई देते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो आपको कुछ भी कह सकते हैं कि "चाय बना दो, खाना बना दो," तो मुझे लगा यार हाँ, और जो स्कूल वाले हैं, <chuckles> उनको ये लगता है कि, भाई तनख्वाह तो मिल रही है। बात तो सही है हम तो कायदे से उस टाइम पर उनकी एम्प्लॉयी हैं भाई, हम वो हमें रोज़गार दे रहे हैं तो कायदे से, वो समय उनके लिए होना चाहिए, तो वो जो दुविधा थी, थोड़े टाइम बाद तो बहुत ही दिक्कत हो गई थी और कोरोना का माहौल वो तो आपको पता ही है, उस वक़्त तो दिमागी तौर पर हम लोग बीमार हो चुके थे। तो उ
उ, जी। बिल्कुल हुँ, हुँ। <laughs> जी, हाँ। बिल्कुल। उनको लगता है आप खाली ही हैं। हुँ। <chuckles> बिल्कुल। हाँ, हुँ। बिल्कुल, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फुल टाइम हम लोग घर में बंद रहते थे, काम करते थे, लेकिन कितना भी हम काम कर रहे हों लेकिन दूसरी दुनिया में लोगों से मिल नहीं रहे थे। तो उसमें तो ख़राब हो ही रहा था और लोग ऐसे ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही थी रोज।
जी। बिल्कुल। तो हाँ।

अच्छा, अभी तो आप अ, अपने स्कूल जाती होंगी पढ़ाने, है ना? तो, पहले जिस तरीके से आप घर से काम कर रही थी और अब स्कूल जाना होता है, तो पहले की प्रोडक्टिविटी में और मानसिक जो भी, आपके साथ हास हुआ, हम लोगों के साथ हुआ, उसमें, पहले में और अभी में क्या अंतर आया?
जी, जी। जी। जी, जी। जी देखिए, अंतर तो बहुत आया क्योंकि जब अ, ये ऑनलाइन ख़त्म होके जब हमने, वाक़ई फ़ेस टू फ़ेस, आमने-सामने बैठकर जब कक्षाएँ शुरू की, तो हमें पता चला कि, बच्चे ऑनलाइन के चलते कितना पिछड़ चुके थे और हमारा उनका जो एक ज़ूम वाला कनेक्शन था वो इतना इतना ज़्यादा नहीं था मतलब दिख रहा था, पर होता है ना जब आप किसी के आमने-सामने बैठकर बात करते हो या हाँ, इवन अगर आपकी हमारे ऑफ़िस में भी अगर मीटिंग होती है, आप आमने-सामने होते हो, तो आप पूरी तरह से वहाँ मौजूद होते हो, जबकि जब आपकी वही ऑनलाइन मीटिंग घर पर होती थी, तो आपका कैमरा ऑफ है, आप लेटे हुए हो, चाय पी रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी होता था, कभी बीच में हिस्सा ले लिया, कभी नहीं लिया, पर जब आप पूरी तरह से सामने होते हैं, तो मुझे लगता है आप पूरी तरह से सचेत होते हैं, वही चीज़ बच्चों के साथ भी होती है, वो कक्षा में उतने सचेत होते थे और हम लोग अपनी मीटिंग्स में होते थे, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी मुझे हमें तब एहसास हुआ कि ऑनलाइन में हमें लगता था कि बच्चे बहुत कुछ पढ़-लिख कर समझदार बन चुके हैं।
जी। तो उसका एक अलग ही असर होता है। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। ऑनलाइन बच्चों का उतना कुतना उतना कुछ फ़ायदा हुआ भी नहीं क्योंकि, वो हाँ, वो हाँ।
बिल्कुल नुकसान ही हुआ, वो लोग पिछड़ गए।